أنا مش باخَزّن عشان رمضان، أنا باخَزّن عشان أنا إمرأة عاملة، فرمضان بالنسبة لي قاسي جدًا وخصوصًا، إن المغرب بيدَّن عندي 21:30، يعني الشروق آه، الشروق الساعة 06:00 والمغرب 21:30، فحرفيًا يعني كُ باكون باتشاهد يعني م ها خلاص، مش قادرة. كتير، آه.
آه. ياه! امم. امم. امم. آه، 13 ساعة صيام إذا كام 13 ده خمستا 16 ساعة صيام، آه.
آه، هو أصعب رمضان مَر عليَّ في حياتي، في حياتي كلّها فعلًا، آآ لمّا سافرت، آآ طويل، طويل جدًا، والواحد طبعًا بيبقى نازل الشغل الساعة 7:00 ص فطبعًا، آآ، كمان بقى تلاقي الناس كلّها بتشرب قهوة وبتعمل، المهم فباضطر إن أنا أخَزّن علشان، أجه أت يعني في يوم اللي أبقى قاعدة فيه أجازتي، أتَبِّل وأجَهِّز وأعمل الحاجات عشان تبقى يا دوب أرَوّح ألحق أسَوّيها بسرعة، وآكل وأنام.
أ آه، امم، امم. طبعًا. إمم. امم. فهي يعني آه، أنتِ عندِك استعداد تعملي مثلًا أكلات ل3، 4 أيام، تبقى سريعة كده في الفريزر والكلام ده. أسبوع كمان.
باعمل أسبوع، يعني أنا باعمل في الweekend تكفي ال5 أيام اللي أنا شغّالاهم، علشان أرجع يعني تبقى على التسوية. يعني مثلًا متبِّلة البانيه، عاملة مجهِّزة شيش طاووق على التسوية، مصبّعة كفتة وحطّاها، عاملة برجر وحطّاه في أكيا يعني ب مضبّطة الحاجة إنها تطلع على السِّوى، لإن أنا ما باحبش آكل أكل بايت يعني، أعمل بقى جنبها مكرونة ورُز حاجة بسيطة، سريعة، بس الأساسي بقى إن التتبيلات والجا الحاجة جاهزة على السِّوى.
إمم. إمم. كام؟ إمم. آه. جميل. سؤالي الأخير ليكِ بما إنِّك أنتِ طبعًا عايشة برّه، هل هتلاقي نفْسك في يوم من الأيام، هتبقى عاملة زي الست العجوزة دي، تنزلي تجيبي الحاجة على قدِّك بالضبط والّا آآ، عمرِك ما هتفكّري تعملي حاجة زي كده؟
امم. اتفضل. والله هو أنا دلوقتي حاليًا أنا اللي عجوزة مش هي، أنا ما بأقدرش أنزل من باب البيت، فأنا الست العجوزة مش هي اللي الست العجوزة، لأ أنا ما يعني موضوع شاق بالنسبة لي إن أنا أنزل كلّ يوم عشان أشتري طماطماية، يعني لأن الموضوع حاسّة إن هو صعب عليَّ جدًا، آآ، يعني
<giggles> إمم. آه. ما هو ده سلو البلد بقى، يعني ده سلو البلد، آه، ده سلو.
هو سلو البلد آه، أنا باضطر في الحالة دي لمّا باكون باطلب مثلًا من أبلكيشن عشان ي هُم هنا ما عندهمش بالكيلو، فباضطر مثلًا أقول له عايزة 4 بصلات عشان يعني منا مافيش هو بالعدد ي ت هتختار كام واحدة؟ آآ، 4 برتقانات، فدي الحالة الوحيدة اللي باعِد فيها الحاجة، عشان أفَهّم ال اللي هيجيب لي الطلبات. إنما لمّا أنا بانزل لا ما باوزن، ما باعِدّش، وطبعًا بيبقوا بيتفرّجوا عليَّ ومُستائين منّي جدًا، يعني بيبقوا واقفة ي ي هتوقّفنا ساعة بقى.
امم. آه. آه. إمم، امم، امم. إمم. جميل. آه. آه.

يعني عندهم التفكير مُختلف على حسب اللي هي هتعملُه، عم عشان هي ممكن ما تبقاش ضامنة تعمل غدا، طَب أنا هاحُط ليه؟ ما عندهمش الخضار والفاكهة ده بيبات في التلاجة نهائي زيّنا، نهائي، نهائي بجد، كلّهم آآ، يعني كميّات قليّلة جدًا جدًا، وممكن بقى يعني حتى تلاقي العِلَب كده بتتباع الفاكهة والفراولة مثلًا تلاقيها 200 جرام، 100 جرام، العِنَب، يعني أنا عمري في حياتي ما كنت اشتري العِنَب ده اللي بالكيلوات، عمري ما لقيت العِنَب هنا كيلوات، كلُّه علب صغيّرة.
أ يعني تنزل كمان مرّه. إمم. بست إمم. آه. والفراولة كمان كانت بالواحدة، ت تقريبًا الباكيت في 3 في 6 أو 7، الفراولة بالذّات.
تخُشّ تلاقي الباكيت فيها 5، 6 كده، طَب اللي هو أنتم بتهزروا، ده يعني ده أنا بادوقهم دول على ما أبدأ آكل يعني، <laughs> فيعني ف <laughs> فالموضوع رِخِم يعني
آه، <giggles> ده فعلًا، ده فعلًا أ آآ، إيه رج آآ، رأيِك في وجهة النظر اللي بتقول إن ما تروحيش السوبر ماركت وأنتِ جعانة ولا تعبانة؟
إمم، دي حقيقة، دي حقيقة وأنا مُرهقة لأ، ده بالعكس أنا جوزي يحب أروح وأنا مُرهقة أوي، يعني بيبقى مز أقول له مش قادرة يقول لي آه، يقول لي: "هو هنروح دلوقتي، بصّي بقى ده الوقت ال الright time يعني." لمّا أكون مش قادرة، لإن هو فعلًا ما بابقاش قادرة الِفّ، باروح أجيب الحاجات اللي أنا عايزاها بس واجري، عشان عايزة أروّح، إنمّا لمّا ابقى رايحة بقى مثلًا بعد الشغل وأنا جعانة ومش تعبانة أوي، بس جعانة، يعني ده بيبقى يوم صعب جدًا بقى، يعني فعلًا حرفيًا يعني بيبقى
يعني مُرهقة، آه. آه، عشان يبقى الشرا أقل، <giggles> إمم، إمم. إمم. إمم. آه. إمم، إمم. آه. بتلاقي بتلمّي نب بتلمّي الحاجة نفسها بسرعة، فتلاقي ف آه، آه.
أنا باحس كل حاجة باشوفها جعانة، لأ أنا أي حاجة شُفتها حرفيًا أنا مش هيعملها دلوقتي، يعني أنا عارفة أنا هاعمل أكل إيه، بس أي حاجة باشوفها قُدّامي أنا جعانة، هاكلها، أنا محتاجة آكل. فبقعُد أشتري بقى، ما بابُصِّش على اللِستة في الحالة دي.
آه. إمم، إمم. إمم. ما بتبصّيش على اللِستة في الحالات دي آآ، أ هل وأنتِ برّه، آآ، بتشتاقي لموضوع البيّاع المصري، اللي هو الت الواح الست تنزِل السوق وتفاصل وده بكذا، وده بكذا، الروح دي نفسها، أنتِ كنتِ بتحبّيها والَّا خلاص بقى اتعوّدتِ على موضوع ال السوبر ماركت وخلاص؟